Так, понятно. Шо то есть тогда это всё будет полезно и конструктивно, да? А, а иначе это просто болтология и придирки, так?
Ну просто, если тебе ведь тебе нужно экспертное мнение по твоему, э, тексту, правильно? Ты же не можешь какого-то дядю Васю спросить, кад он скажет: "Нормально!" Или "Фигня!" Ну
Мгм. Ну да, мы с этого и начинали, что, да, как бы вот в интернете любой дядя Вася может те сказать, что <chuckles>
Да. Абсо и говорит, и не стесняется причем, да.
Да, <chuckles> вот же ж, Семён Семёныч! <chuckles> Ну да.
Да. Поэтому, а, конечно, да, ты нашел, э, какого-то сценариста или режиссера, желательно молодого, потому что они контактные, как правило.
М. М.
Вот. И да, ты говоришь: "Вот, пожалуйста, смотри, вот я написал. А, что скажешь?" Иной раз это бесплатно, просто скажут, если у них есть время. Иной раз человек может, там, какие-то символические деньги попросить, за свое время. Это тоже нормально.
Ну, здорово. М. Мгм.
Поэтому
Ну, в общем-то, да. Это те помогает, да, я так понимаю?
Не просто помогает. Это супер! Ты получаешь просто бесценный опыт человека, который уже написал сценарий, его продал и уже, да, и снял сняли по нему кино. Ниче себе! Когда-то такое сейчас, вот прямо сейчас, вот в в эпоху соцсетей и технологий- это самый лучший способ, м, получать обратную связь честную на твой а, на твое, а, произведение. Лу лучше пока и лу лу лучше условий еще не было. <chuckles>
Отли А. Ага. Мгм. З замечательно. Ну надо же, я даже как-то и не представляла, что, а, сети могут быть такими полезными. <chuckles> надо жа. <chuckles>
Да, оказывается. Оказывается, они не только нас разъединяют, да, но есть и полезные какие-то отличия.
Да, объединяют, помогают и даже зарабатывать дают. <chuckles> Хо-хо!
Да, и это один из способов, а, набрать себе аудиторию и, э, рассказы о том, что ты делаешь. Это тоже людям интересно. Как оказалось, людям интересно, а, наблюдать за тем, что ты делаешь, например, что ты пишешь. Это тоже здорово.
Чудесно. Слушай, ну те спасибо огромное за такое просвещение, и желаю тебе творческих успехов и хороших дядь Вась там, в сети. Да.
<chuckles> Спасибо тебе за интересные вопросы. Было здорово пообщаться, и ещё увидимся. Пока-пока.